Olha, por favor, eu preciso da sua ajuda, eh, pra vencer o medo que eu tenho de errar, sabe, e de evitar riscos, eh, de uma forma exagerada, sabe. E e isso tem atrapalhado muito a minha vida, eh, profissional, né, é s meu novo negócio, podemos dizer assim.
Ah, interessante isso. Uhum. Olha, que interessante. Porque isso é uma coisa bem comum até, né, erro, medo de errar e evitar
Uhum.
Porque, claro, você fazer uma escolha sempre acaba tendo essa, eh, sendo renegada ao outro lado e você não sabe se vai dar certo ou não, mas me diga, assim, o que que tá te incomodando nesse momento especif né, específico? Que que você sente mais medo?
Uhum. Não, vou vou te explicar, vou te contextualizar que eu acho que pode ficar mais fácil pra você entender, e aí você se for tendo aí alguns insights e quiser e quiser já me dando umas dicas eu eh, pode falar, tá, fica à vontade. Aham. Então, eh, eu estou entrando no no eh, <clicks tongue> de no mercado da beleza há pouco tempo, né. Eu fiz um curso, né, da área de sobrancelhas e de design de sobrancelhas e micropigmentação, e É, super legal, adorei o curso, super motivada, né, eu amo trabalhar com mulheres, né, com essa área da É, é uma delícia. Essa questão da autoestima também, então mas o que que acontece? Agora eu estou com muito medo, assim, de até de angariar clientes
Com certeza. Tá bom, ótimo. Olha, que ótimo. Hum, estética. Ah, é uma delícia. Aham.
porque eu estou com muito medo de errar, sabe. Porque eu não tenho tanta prática assim, né, como eu disse, estou nova, né, eu saí do curso, não tinha experiência nenhuma nessa área, então é tudo super novo, e e eu não tive tantas horas de prática. Na verdade, no curso eu só tive 1 modelo, sabe, com enfim, na pele mesmo humana, né. Eu trabalhei mais no papel, na na boneca de borracha, né, e aí, é muito diferente da realidade, né. En en
Olha, sim. Claro. Uhum. Certo, entendo. Uhum. Com certeza. Sim, compreendo.
Pois é. E aí, eh, essa distanciamento da realidade, também tá me gerando um pouco de ansiedade, né, e esse medo de errar mesmo e cometer um um um
e no teu caso Sim, um erro na pessoa que você vai complicando, né, de repente uma sobrancelha, eh, seria isso, né, o teu medo?
um erro grande, sabe. É, porque imagina, é o rosto, né, da pessoa. É o é é ali é a moldura, né, então qualquer coisa que não corra muito bem ali, eh, as pessoas vão sair tristes, né, vão sair às vezes até com a baixa autoestima, de repente, foi lá pra se sentir melhor e sair pior, né. Eu acho que eu ficaria muito muito frustrada, muito chateada comigo, né, e
Uhum. Hum. Claro. Uhum, é. Complicado. É, bem com bem compreensível esse teu medo. Até porque, assim, você está ligan lidando com a parte estética, né, das pessoas e é aquilo que você falou, um erro nesse quesito, acaba sendo um pouquinho mais, eh, pesado do que um erro, por exemplo, de testar, abrir um negócio, né, ou ou, né, se se o seu negócio não dá certo, você acaba perdendo ali um pouco de dinheiro, alguma coisa, assim, mas você tá lidando ali no rosto das pessoas. Eh, tô pensando aqui numa sugestão pra te dar, não sei se ela é viável ou não, eh, você não conse conseguiria acompanhar ainda por um determinado tempo um profissional da área, eh, pra você ir fazendo junto, pra ter mais confiança, de repente conseguir fazer mais não sei quantas pessoas seriam ideal, né, ideal pra você criar essa confiança pra fazer sozinha?
Uhum. Uhum. É, na verdade assim eu no curso eu não não tenho essa possibilidade, né. Agora eu até tenho uma amiga, que tem um espaço, né, e que ela faz sobrancelha, ela trabalha com sobrancelha, e até eu tenho ido pra observar, sabe. Mas assim eu não tenho f eh, praticado, eu fico só observando ela fazendo. Então assim, mas uma coisa é a gente ver, né, outra coisa é a gente colocar a mão na massa. É.
Sim. Uhum. Ai que ótimo. Observando. Uhum. Fazer, claro, é diferente um pouquinho. Mas você observar já te ajuda muito, né, porque você acaba pegando, eh, o jeito, né, de fazer a maneira com que ela, né. Isso, com certeza. Aí uma outra dica de repente que eu posso, eh, te oferecer, é você oferecer realmente, eh, um serviço de início ex eh, experimental. E, eu não sei se funciona para o teu tra pra, né, aplicação de pigmentação, aí você pode me dizer melhor, né, que já que você conhece agora e e faz parte da área.
É. Sim. O olhar, né? Vou trabalhando o olhar também. Sem dúvida. Uhum. Sei.
se você consegue fazer algo que não não seja tão agressivo para o rosto, e que a pessoa consiga ficar melhor, mas sem sem exagero, entendeu? Pra você de repente não errar pelo exagero. Não sei se isso é possível, se você me fez entender.
Uhum. Entendi sim, entendi. Olha, eh tem 2 coisas, né, o design de sobrancelha, sozinho, por exemplo, ele é um pouco mais tranquilo porque é pelo, né, é s é retirada de pelo e tudo. E logo de 15 dias, 20 dias já tá ali de novo, então, esse aí eu até me preocupo menos. Agora a micropigmentação, eh, até de fato eu conseguiria, fazer assim, por exemplo menos fios, preencher menos, né, de forma que não ficasse tão evidente, né. Eh, e realmente é uma possibilidade. É, s só que geralmente as pessoas querem fazer o completo, né. Mas essa dica que você me deu ela, não é assim, ela é boa porque, se eu disser, né, logo de início, que, eu vou fazendo em partes, né, que eu vou preenchendo aos poucos, não sei, você me falando, me veio isso à mente agora.
Uhum. Uhum. Certo. Uhum. Sim. Aham. Uhum. É Completo, né. Entendo. Uhum. Sim. Que você tá Isso. Isso, até para a pessoa ir vendo. É, porque você não precisa falar necessariamente que você, né, tá ainda, tá s criando essa confiança, mas você pode falar: "Olha, eu vou fazendo aos poucos e eu queria que você desse uma olhada para ver o que que você acha, que tem pessoas às vezes que não querem tanto, né, eh, destaque na sobrancelha". E você vai fazendo aos pouquinhos e vai mostrando para a cliente, né, eh, como é que ela se sente com aquela sobrancelha. E daí aos, né, à medida que ela fala: "Não, pra mim aqui já tá bom.", você já consegue parar e e pelo menos a pessoa sai satisfeita, você não fica tão nervosa, né, e tão ansiosa no começo de exagerar ou de errar, né, no rosto da pessoa. De repente é uma opção m boa se for possível, claro, né?
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Não, é muito boa mesmo, na verdade eu não tinha pensado por aí, né, eu realmente estava com essa preocupação de entregar o resultado, eh, final, né, e pronto e um e com uma qualidade boa, né. Porque, eu tenho realmente essa preocupação, né, e micropigmentação por exemplo, é uma coisa duradoura, né, fica ali, de 9 meses a 1 ano por exemplo. Então realmente eu tenho essa preocupação de fato daquilo ali trazer algum prejuízo no rosto, né, da das pessoas. Então
Uhum. Sim. Claro. Fica, né? Uhum. Fica bom. Uma satisfação, né. Sim, sim. Não, e você tá certíssima em se preocupar até porque, eh, se você realmente for, eh, seguir com a carreira, vai ser o te teu nome, né, tua, teu trabalho que já vai estar isso com certeza, eu acho que você tem realmente, eh, você faz muito bem em se preocupar, isso é muito bom. E, esse cuidado né. Eh, cliente fica muito feliz, fica satisfeita, ela aprecia normalmente, o cliente aprecia esse cuidado. Ele percebe, né, que você tá tá ali pra pra s para a pessoa sair satisfeita, né?
Minha reputação, né. Uhum. Aham, verdade, é verdade. Eh, e aí o que que acontece? Eu o que eu não posso é deixar esse medo, né, de errar também me paralisar, porque eu, por exemplo nesse momento, eu não tô conseguindo divulgar sequer o trabalho, sabe, por conta desse medo.
Sim. É, olha, mas eu acredito que você possa Eu acredito que você possa sim divulgar. E uma outra questão que também me veio agora em mente, essa pessoa que você observa, ela não deixaria você fazer um pouquinho, eh, em algum momento pra você testar ali na nas clientes dela?
olha, assim eh, eu cheguei a falar por alto uma vez e, eu não senti tanta abertura assim porque, eles também sentem que a a reputação do espaço deles, né, e e da indicação deles também tá, também atrelada à qualidade, né, à entrega de um serviço bem feito, então qualquer coisa ali que possa acontecer eles ficam realmente com medo de, eh, denegrir a imagem, né, do do espaço. Mas, de repente, eu posso levar as minhas próprias modelos, né, e que que não esteja é, e aí ela me acompanhar e e ajudar nesse sentido.
É, uhum. Claro, claro. Uhum. Certo. Claro, e ela acompanhar, perfeito, perfei Uhum. Até você Isso, até no co só no começo pra você criar essa confiança, porque, eh, o teu trabalho mesmo, a confiança, você vai criar só fazendo. Então, o ideal é que você comece realmente a a colocar a mão na massa, né, como você diria, mas a colocar a mão na sobrancelha no teu caso, porque, <chuckles> eh, você vai pegar na prática, né. Quanto mais você fizer, mais segurança você vai ter, eh, mais tranquilo você vai ficar. Então, assim, acho que essas dicas de repente são, eh, pra você dar o o primeiro passo, né, e começar. Depois você vai fazer, com certeza, bem tranquilamente, eh, as clientes vão sair super satisfeitas pelo teu cuidado. Então, acho que é importante você começar, seja junto co acompanhada com alguém, ou assim por, eh, etapas, né, fazendo mais gradativo o processo da da pigmentação. Eu acho que é bem importante você dar essa esse primeiro passo sim.
Uhum. <laughs> É verda Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, legal. Realmente, eu acho que olhar dessa forma, eu acho que pode me ajudar a vencer esse medo, né, e não deixar com que ele me paralise e, claro, continuar tendo esse meu cuidado, esse meu olhar mesmo, né, de de zelo por aquilo que eu faço, porque eu acho que essa é a minha característica, também, né. Eu sou uma pessoa que me entrego, que me dedico bastante, eh, mas, enfim, né, é como todo mundo que começa, fica assim mais insegura, né. Eu é que tô um pouco, eh, atrapalhando um pouquinho meu processo, mas eu acredito que esse medinho dê em muitas pessoas, <chuckles> né. Mas eu só queria ter essas estratégias, sabe, pensar realmente nessas dicas de alguém de fora que tá observando de fora, né, pra que eu pudesse sair desse looping do medo e entrasse realmente em soluções, sabe. Mas foi super legal, assim, essas
Claro. Com certeza. Uhum. Com certeza. É, com certeza. Uhum. Claro. Uhum. Claro, e o medo não pode paralisar, ainda mais que você tem aí uma carreira brilhante pela frente. Estética é uma coisa que tá tão em alta, né, e acho que as pessoas buscam tanto hoje em dia ficar mais bonita, principalmente as mulheres, né, em especial. Existem homens também hoje que fazem todo esse processo. Então, eu acho que você não pode travar não. Eu acho que vai assim com esse cuidado que eu acho que é super importante, principalmente nessa área da estética, com certeza, mas, eh eh, não deixe de dar o teus passos que eu acho que você vai seguir um bom caminho.
Uhum. Aham. Tem, tem. Olha, muito obrigada, adorei conversar com você. Eu acho que, assim, você foi mu muito gentil, <chuckles> muito empática aí com a minha dor, com a minha situação, e eu acho que você conseguiu trazer pra mim umas uma perspectiva melhor, né, mais positiva, que eu acho que pode fazer muita diferença agora pra esse start, né, de carreira que eu tô realmente precisando muito encarar essa e essa realidade nova, né. Então, assim, muito obrigada, obrigada por me ouvir, obrigada pelas dicas, e eu vou voltar aqui pra te contar depois como é que foi tudo.
Com cer Ai. Eu tô muito feliz. Com certeza, volta sim. Eu fico muito, muito feliz em poder ajudar e e te dar umas dicas aí. Espero que ajude realmente <sniffs> e com certeza quero ouvir, eh, você depois me relatando como é que foi tus te a reação das tuas primeiras clientes e o sorrisão que elas saíram, com a sobrancelha maravilhosa. <chuckles>
<chuckles> Ah. Tá, e o meu sorrisão também, né. <laughs>
Com certeza, sim, aham.
Ai, muito legal, muito obrigada, viu. Até a próxima.
De nada. Até.